Pupwedeng magtiis ka or maghanap ka ng ibang oras kaya lang siyempre pagka ganon mapupuyat ka kasi paano kung ano, um, magtatrabaho ka halimbawa kung kailan lang tahimik, eh di, dun naman yun dapat dun naman yung time natulog ka 'di ba. So parang magiging magulo at hindi ka magiging relax kaya mas maganda sana kung meron kang mahanap diyan kagaya nun eh, ay ano mo-renovate mo ganon. Tapos, ah, yung ilaw lagi mong make sure halimbawa kung matutulog ka kung mas okay sa'yo yung nakapatay, i ah, patayin mo ganon, para yung magiging komportable ka ba, kung gusto mo ng malamig pwede mo palagyan ng aircon o kaya um electric fan na lagi nakatapat sa'yo ganon, para maka-relax ka naman at ano medyo mabawas-bawasan yung distraction sa paligid mo. At yung mga pamangkin mo pwede mo din silang, ano um sawayin kasi yung mga bata ano yan sa bu minsan kailangan din nila ng hindi yung takot pero yung ano, yung mapagsabihan, yung tumatak sa isip nila na ah, sa gantong oras bawal gu guluhin si tita ganyan. So ayun ipapaliwanag mo lang din sa kanila na kailangan mong mag-work kasi mahalaga kang kailangang pagtuunan ng, um, atensyon para ano, makaramdam sila at hindi sila manggulo.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mm. Mm. Ah, ganon pala yun. Sige i-consider ko yung mga sinabi mo. Maganda yung sinabi mo ha, yung sa parang sa soundproofing yung mga tray ng itlog tama?
Oo.
Hmm. Paano ba yun ididikit lang ba yun sa mga walls ganyan?